Pues fíjate, yo digo que sí, ¿por qué? Bueno, más que nada, como agarré como que unos hábitos, entre comillas, medio muy sanos, de que trato de dormirme antes de las 10 y media, ese estilo. Por ejemplo, si me durmiera a las 12, ya le ya ya me sí, ya me ya me sobrarían unas 2 horitas para poder jugar a algo o algo así, que la verdad se extraña de vez no no te no te niego que, tal vez, lo practico 1 o 2 veces al mes, de que sí prendo la computadora porque quiero jugar a algo o así. O, por ejemplo, que que ya no tengo como que pendientes, o bueno, muchos pendientes por la por la tarde y sí prendo la computadora y me pongo a jugar con amigos. También entro a Discord, no sé si ubiques esa aplicación que es para hablar como de que en tiempo real. Ay, y la verdad, eh, sí se extraña, bueno, por lo menos yo sí lo extraño. Y bueno, yo siento ahorita que te lo estoy diciendo, yo siento que sí lo voy a terminar haciendo, fíjate. A lo mejor y sí sacrifico 1 o 2 horitas de sueño para tratar de hacerlo.
Okey. Guau. Sí, no. <chuckles> Sí, sí, sí. Bueno. Okey. ¿A sí? Ajá. Ajá. <chuckles> Justo te iba a decir, o sea, como que te viene el recuerdo y empiezas a a sentir esa necesidad de hacerlo, ¿no? Oye, cuéntame, ¿crees que fue falta de tiempo, de ganas o pasó a segundo plano por otras prioridades?
Ajá, exactamente. Fíjate que, <chuckles> es que yo siento que sí me pasaba de lanza, porque cuando iba en la en la en la preparatoria, sí era como que ese hobby se había hecho incluso como que un mini trabajo, por decirlo de alguna forma. Sí, porque llegué a un punto competitivo en un juego que se llama The League of Legends, que resulta que llegué a un a un rango más o menos alto, y era muy común de que otros amigos me decían de que: "Oye, te doy tanto dinero, que no sé qué, y me subes mi cuenta a oro", o de que: "Oye, que no sé qué", y así. Y entonces empecé a generar como que un dinerito, y luego entré como que en un tipo de problema, por decirlo de alguna forma, porque también empecé a trabajar. Eh, aquí en mi casa se había hecho, bueno, ta hasta el día de hoy tenemos una panadería, y en aquel entonces me iba superbién, de que diario sacaba como, no sé, como 400 pesos, y era muchísimo realmente en aquel entonces. Eh, me sentía el el el chamaco riquíllo, ¿no?, de que, ay, cuando llegaba a la escuela, de que: "¿Qué quieres tú? Yo te lo regalo, no te preocupes. Que esas galletas, ¿las quieres?, agárralas". <chuckles> Sí, sí, sí. Y resulta que que empecé a conocer la forma de meterle dinero a los juegos y valió, <chuckles> valió q valió queso totalmente. Y no, hombre, me da vergüenza decirte lo que le pude haber metido al a a ese juego. Y ahí fue donde primero que nada como que dije eso de que: "Oye, ¿sabes qué? Te estás pasando de lanza, andarle metiendo dinero a los juegos", que no sé qué, y sabe qué más. Y como que desde ahí en adelante ya fue como de que ya no jugaba tanto, antes sí jugaba como unas 6 horas de unas 6 horas, perdón, diarias, yo creo, más o menos. Después de eso fue bajando a do a 3 horitas, luego a 2, luego hasta que ya de plano ya no ya no prendía la computadora. Pero sí, más que nada relacionado a tu pregunta de que si es por tiempo o algo así, yo creo que ma más bien es como que como que todavía no regresan esas ganas al 100% de volver a a tratar de agarrar ese hobby.
Ajá. ¿En serio? Ajá. Ah. Ah. Ajá. Ajá. Ah, muy bien. Guau. Ajá. Sí, sí, sí, sí. <chuckles> Yo te invito. Ajá. <chuckles> Okey. Okey. <inhales> Guau. Sí. <chuckles> Guau.